Oye, pues, fíjate que te quiero comentar algo que me sucedió, eh, pues, en en estas semanas pasadas, que la verdad sí me descontroló mucho porque no me lo esperaba. Y es que, mira, empiezo contándote que de pues, por 8 años tenía un negocio que me iba, pues, más o menos, em, em, como todos los comercios, en en temporadas muy bien, en otras temporadas no tan bien. Pero, pues, ahí la llevaba, ¿no? Entonces lo mantenía, eh, sobre todo cuidando, pues, la parte de de tenerlo como bien adaptado, eh, el local, eh, pues, el inventario, como siempre estando presente también. Tenía una persona ahí que me apoyaba. Y el el lo este local comercial yo lo tenía rentado desde hace 8 años a a una persona, eh, pues, n no conocida en ese tiempo, pero se nos hicimos como muy, muy familiares, ya que cada mes cada mes había que estar, pues, pagándole, siempre puntualmente. Y, pues, de repente, un buen día, hace, no sé, eh, un mes, me dijo que tenía que platicar conmigo, que, pues, la verdad es que tenía que desocupar ya el local, a pesar de que habíamos firmado contrato por 1 año. Me pidió que tenía que entregarle ese local y que, pues, la situación estaba en que su hijo había perdido su empleo, y que ella lo quería ayudar y quería, pues, que que comenzara él también poniendo algún negocio. Y la verdad, no me lo esperaba porque, pues, la segun en el segundo semestre del año siempre es muy bueno para todos los comerciantes y yo me había preparado con mi inventario. Entonces, el tener que entregar este local y, aparte, buscar, a a la ahora sí que, a la corre y corre, alguna otra opción, pues, la verdad, no me lo esperaba y y ha sido como bastante angustiante y, pues, por eso quería platicarlo aquí y conocer si tienes, no sé, alguna sugerencia que darme.
Oye, entiendo totalmente s tu tu situación. Créeme que es algo que es choqueante y más para ti, ¿no?, que de la noche a la mañana tenías algo fijo, ¿no?, algo establecido y, pues, de la nada bum, ¿no?, ya, por causas de fuerza mayor, ya no lo tienes, ¿no? Y que
Ujú. Ujú.
pues, te deja un poco en la incertidumbre. Pues, me gustaría preguntarte un poco más, ¿crees que este cambio ya es definitivo, es decir, que ya no o sea, que esta persona ya no te lo pueda volver a a r a a alquilar, y has buscado alguna otra opción, alguna otra otro local para rentar cerca?
Sí. Fíjate que, mira, ella, como la escuché, pues es una señora que ya es grande, em, y bueno, la verdad es que es nos habíamos hecho, pues, muy familiares porque cada mes nos veíamos para pagarle yo la renta. Entonces, la verdad es que no es que fuera mi amiga, pero sí había como yo más o menos un conocimiento de de las dos partes, de cómo más o menos nos, eh, conversábamos y de las cosas cotidianas. Entonces, cuando la escuché con el tono de voz que me habló, fue como muy firme en decirme: "No, pues, es que esto ya no te lo puedo seguir rentando y tienes que desocuparlo", ¿no? Entonces, no creo que lo haya dicho así nada más por por decirlo, yo creo que sí va a ser un cambio permanente, me imagino que sí están pasándolo mal, por la razón de que su hijo no tiene, ahora, empleo. Y, pues, yo lo que hice de momento sentí muy mal, o sea, sentí así como que me dieran un baldazo de agua helada, y sí me fui a buscar, pues, ah, ah, así de rápido a ver qué más opciones, pero fíjate que no no está bien, eh, la zona, con las opciones que tiene, eh, son algunas bastante costosas, a otras hay que hacerle adaptaciones, como invertir mucho, ¿no? Entonces, eh, por hacerlo nada más, eh, por tener algo, eh, eh, así como de rápido, creo que no me convendría, creo que, pues, no, no sería algo positivo porque sí tendría que invertir más.
Sí. Sí. Sí. Otras opciones. Más claro. Sí, entiendo muy bien todo esto que me comentas, es algo muy, pues, desagradable la situación. Una pregunta muy importante que me gustaría hacerte es: ¿Económicamente y emocionalmente te afectó muchísimo? O sea, ¿actualmente esta situación sí está dañando tu tu situación económica?
Sí. Sí, fíjate que sí, porque, mira, eh, resulta que, yo me había preparado con, pues, compras para el segundo semestre, como siempre se tienen que hacer anticipadamente. Me había preparado haciendo, pues, un un inventario, pues, de acuerdo a lo que yo suponía y esperaba que iba a ser la buena temporada del año y, eh, las tarjetas, pues, la como pago con tarjetas de crédito, está están como, pues, muy altas, ¿no? Entonces tengo la preocupación de que no voy a poder, definitivamente, cubrir como yo pensaba y entonces esto sí me, pues, la verdad, sí me quita el sueño y, la verdad, más que más que triste, porque sí me dio, al principio, como como enojo, o como una especie de tristeza, pero ya después, se ha convertido como en angustia de, pues, ¿por dónde me voy, hacia dónde me muevo, qué cosa sería prudente hacer? Tengo la ventaja de que ya tenía tiempo manejando, también, una un un par de plataformas en línea con con mi mismo negocio y por ahí, pues, he estado siempre anunciándome, tomando buenas fotos, siempre como que ha sido algo que que he querido mantener. Entonces eso, pues, eso sí va a seguir funcionando, ¿no? Por lo pronto, eso creo que hasta lo tengo que pulir aún más y, pues, es como como mi preocupación de, ¿hacia dónde seguir ahora, no?
Claro. Sí, sé que estás angustiada, pues, de que tienes que mover el producto, ¿no? y no se puede quedar y tienes que sacarlo porque, a fin de cuentas, pues ya le invertiste, hiciste el gasto. Pues es tu tu lo que te su sustenta, ¿no? económicamente. Oye, ¿y tienes, aparte de de la página que me comentas tienes apoyo de alguien cercano para que, no sé, reorganizarte en este tema de pues, del producto que que que que se ha quedado?
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Mira, tengo la ventaja que mi esposo también, pues, tiene está en, eh, en la industria de los restaurantes y él, pues, por su parte tiene un trabajo estable. Entonces, eh, pues la ventaja es esa, ¿no? Que no estoy sola, sino que también está la parte de de mi esposo. Pero, pues, obviamente yo no soy alguien que me guste, pues, que me estén, eh, manteniendo. O sea, siempre me ha gustado moverme por mí misma, tener mis propios recursos, eh, pues, ser activa, ¿no? en este sentido. Y, pues, afortunadamente, te digo, no, no me quedo así como en la calle, ¿no? Pero, pues, sí me preocupa.
Totalmente, claro, lo entiendo bastante. Oye y, ¿cuáles son tus preocupaciones urgentes ahora?, independientemente del producto, o sea, ¿qué es lo que más te aterra?, que quizás la la pases un poco más apretada ahorita en pues, ya ves que se vienen las fechas, ¿no?, decembrinas y todo eso, ¿crees que vas a estar muy, muy apretada?
Ujú. Ujú. Sí, sí. Fíjate que sí me preocupa el que, más que estar muy apretada, más bien que no pueda, eh, yo moverme con con la mercancía que como al, pues digamos al al nivel que esperaba para pagar mis deudas, eh, pues, sí, me me preocupa no tener un un lugar en donde mostrar la mercancía, el los productos, pero, pues, no sé, pienso que si caigo en el desánimo y que si me dejo agobiar y estar pensando, nada más dándole vueltas a lo que pasó y a lo que pasó como que no avanzo, finalmente, pues en el comercio así es la vida luego, ¿no?, o sea, tiene sus temporadas muy, muy buenas, luego temporadas muy, muy bajas. Incluso yo he tenido vecinos que no les han quitado el local, ni mucho menos, pero que les ha ido mal y se han tenido que ir, ¿no?, entonces es como algo que no no es que no n n que sea completamente inesperado, sí sí, sentí mal, pero, pues, en el comercio así es la vida, ¿no?, entonces, pues, no sé, si me si me preocupa mucho la temporada, pero, pues bueno, creo que también no le debo de estar dando vueltas y vueltas nada más a a la parte preocupante.
Sí, la idea es que actúes, ¿no?, y en s en situaciones así suele, pues, venir la presión de: "Y ahora, ¿qué hago?", ¿no?, como si tuvieras que tener ya la respuesta totalmente inmediata, ¿no?, pero yo considero que bueno, sí hay hay presión, hay prisa, pero no tienes que decidir tan rápido. La idea, considero yo que es analizar bien cuáles son las opciones que ahorita puedes tomar, ¿no?, porque está bien, pues permitirte un espacio para sentir, por así decirlo, esta pérdida, ¿no?, que como tú bien tú comentas, es es muy o suele ser común en en en en este tipo de negocios, ¿no?, mm, a veces la claridad viene, pues después de darte este este pequeño respiro. Mm, yo
Sí. Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Okey.
podría darte algunos consejos, o lo que puedes, eh, considerar también en en alternativas para seguir manteniendo esto porque, pues, lo que tú vienes buscando también es, eh, acción, ¿no?, es decir, algo que hacer que te ayude, que que no no lo dejes así nada más. Pues, eh, la idea podría ser también un local temporal, no sé, yo sé que eso no es algo una solución superguau, pero puede ser también una una opción. Algún puesto o espacios en algún mercado, mm, la idea que me comentaste hace rato, bueno, lo que estás aplicando de de las ventas en línea también es bastante buena porque es lo de ahora, pero también depende del tipo de producto que tienes, cómo lo mueves, o sea, no todo se puede vender por línea y obviamente tiene que haber una logística, tiene que haber estrategia, tiene que haber muchas cosas, ¿no?, y también el modelo de llevar a domicilio, o que la persona lo lleve, pues implica más gastos, ¿no?, que quizás son gastos que tú no tenías cuando tenías el negocio, ¿no?, son son muchos los factores que que implican, ¿no?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, claro. Ujú. Sí. Así es. Ujú. Sí.
Entonces, pues esas son algunas opciones que podrías considerar.
Sí, fíjate que lo de un local temporal o un espacio temporal, eh, me parece, pues, muy muy viable porque lo había pensado hacer incluso desde mi casa desde mi casa, porque sí he tenido como como preguntas a, eh, a través de las plataformas que, a dónde me cambié, que, en dónde pueden, este, encontrarme, entonces creo que sí tengo cierta clientela ya con los años que me ha buscado y pues sí, temporalmente puedo moverme a mi casa y estar desde ahí también, pues, visualizando que otras oportunidades se abren en en centros comerciales o áreas así y pues bueno, eh, me he desahogado y creo que me abriste bastante bien el panorama y, pues, lo veo con un poquito más de calma. Te agradezco muchísimo.
Sí. Muchas gracias a ti. Cuídate y bendiciones y éxito.